Aslında doğru söylüyorsun, yani, hani, ne kadar onları güçlendirirsem o kadar da benim içim rahatlayacak. Bu konunun üzerine hiç düşünmemiştim bu şekilde. Eee, çok rahatlattı beni düşünmek bile. Yani, kendilerini savunabileceklerse, eee, yani, o anlamda da sürekli zaten söylüyorum hani: "Şu şekilde davranın, bu şekilde davranın işte insanlar sizi kandırmasın bakın dondurma şeker, eee, vereceğim deyip de onların peşinden sakın gitmeyin." Zaten söylüyorum ama tabii ki bunlar, eee, havada kalıyor biraz. Yani hani söylüyorsun ama çocuk bunlar sonuçta, hani, kanabilirler şeklinde, ama dediğim gibi yani herhangi bir kötü insanla karşılaşma olasılıkları hep düşük de olsa varsa ben onları nasıl güçlü yapabilirim. Eee, mesela eşim de benim aslında, emm, <clicks tongue> boks, eee, eee, şeyinde, emm, sporunda çok da iyidir. Neden çocuklarıma bir şeyler öğretmesin ki? Hiç düşünmemiştik bunu. Bizim ülkemizde bir bahçemiz var, yani, bahçeye bir o, emm, şeyden alıp, kum torbası alıp çocukları biraz olsun eğitmeye başlasa ve devamında işte tekvando falan da olabilir. Eee, çocukları, eee, hem kendilerine güvenli bir ortam, eee, sunmaları için de, eee, güçlendirmiş oluruz hem de bir spor dalını alıştırmış oluruz, yani, spor da bir hayatlarında olmuşlar o anlamda da çok güzel bir fikir oldu. Evet, ya çok rahatladım biliyor musun? Yani bu düşünceleri, düşünceler biraz da böyle başkasıyla paylaştıkça aslında azalıyor derler ya, çok doğru. Ya, ben de biraz, eee, seninle bu konuyu paylaştıkça içimi döktükçe aslında biraz rahatladım ve hani tam anlamıyla kendimi gördüm; biraz fazla kaygılandığımı. Senin bilgilerinle tavsiyelerinle işte bana, beni desteklemenle aslında, eee, çok daha rahatladım. Çok teşekkür ediyorum, eee, benimle konuştuğun için bana destek olduğun için, eee, bu, eee, tavsiyeleri eşimle de paylaşacağım ve, hani, artık bir yola gireceğiz. Eee, o anlamda tekrar teşekkürler.
Evet. Ya. Evet. Yani, evet. Ne güzel. Tabii ki. <chuckles> Evet. Tabii. Kesinlikle. Atletik olurlar. Ya gerçekten. Evet. Ya çok tatlı oldu yani. Ya. Ben teşekkür ederim. Hadi bakalım.